Ay, bakit naman hindi. Ako, okey naman. Hindi pa din naman. Kasi 'di pa ako nagugutom, mamaya na lang. Masyadong pang maaga. Hate mo, imbis na almusan ang unahin ko, chika. Kaya napatawag ako sa'yo. <chuckles>
<chuckles> Mm. Okay, oo. <chuckles> Yes, oo nga. Naku, okay.
Ito nga, kasi dami dami ko nakikitang artista. Tapos
Mm, okay.
Bigla na lang silang umuusbong, sikat agad sila. 'Pag um, acting naman sila, hindi pa sila pulido. Sa tingin ko, kailangan pa nila ng konting ano, yung training ba. Ikaw, sa tingin mo? Bakit may mga ganyan, mga artistang sikat bigla kahit hindi sila naman ganon ka-talented?
Oo. Mm, okay. Oo. Ang napapansin ko naman, yung iba kasi, um, looks, yung sa iba sa looks na nabe-base. Tas yung iba naman, siguro dahil sa mga connections nila sa buhay, ganon. At 'tsaka meron din yung mga anak ng artista ganon, 'tas kaya biglang magiging artista na lang din, mm.
Ah, oo, parang politiko lang, 'no? <chuckles> Ga yung nanay niya pulitiko, ganun din. Pa 'pag yung nanay niya artista, minsan yung anak artista din. Tama nga naman.
Oo. Anak niya. Mm, tama. Mm.
Saka ngayon kasi, ano, eh, daming nadi-discover sa social media na mga magaganda 'tsaka gwapo.
Yes. Oo.

Valid naman siguro 'yun kasi parang ano, ay, halimbawa nag kasla kalaban ko sa audition 'yun tapos siya 'yung natanggap siyempre mang mafe-feel ko na ano, "Ay bakit gano'n parang ang unfair naman, ah, sa tingin ko naman mas kaya kong magawa 'yun," baka may gano'n akong ma-feel. <chuckles>
Mm. Yes. <chuckles> Mm. Mm, oo nga. Mm. Tama, tama, 'yan. Hmm.
Ikaw ba, kung halimbawa ikaw 'yung gano'n, pano mo, ah, haharapin 'yun?
Kung ako 'yung mas nauna na hmm.
'Yung mas oo. Mas talented or 'yun alam mong mas kaya mo naman talaga gawin 'yung role.
Mm. Para sa akin siguro siyempre talaga mafe-feel ko na parang ang, a ang unfair, kasi nga agree ako do'n sa sinabi mo na talagang siyempre mafe-feel mo na parang bakit gano'n, eh, bago pa lang 'yun, bago pa lang. Pero siguro minsan meron din naman kasi 'yung mga bago pa lang pero, um, kaya naman na nila and then siguro iisipin ko nalang din na baka may nakita silang potensiyal do'n sa bago na 'yun, kaya nila kinuha gano'n, mm.
Tama, oo. Kumbaga hindi ka nalang magiging bitter kasi baka iba naman 'yung mapunta sa'yo, kumbaga malay mo do'n do'n sila mabigyan ng chance, para maipakita din 'yung kung anong talent na meron sila.
Yes. Mm. Tama, tama, yes. At saka he dahil nga naman kunya siyempre bihasa ka na siyempre mas mara mas madali ka ng makakakuha ng iba pang mga projects, malay mo may bigger projects pala na, um, nag-aantay sa'yo, hindi ba?
'Di ba?